Nossa, olha, mudou bastante assim. Pensar da minha adolescência até agora, que, né, eu sou adulto, eu mudou muito mesmo. Assim, eu acho que quando eu acho que assim é muito inusitado, assim, tipo, quando eu era adolescente eu gostava muito de heavy metal, eu escutava muito heavy metal, e agora eu escuto muito mais, assim, música pop, eh, americana. E eu escutava tipo uns heavy metal da da Europa, países tipo Finlândia.
Uhum, sim. É. Hum. É. Hum. Olha, quem quem você escutava? Tem tinha uma banda específica e que você gostava muito assim na adolescência?
Aí sim, eu gostava muito de Nightwish, que é essa banda finlandesa, de metal sinfônico que é metal com música clássica, e eu era muito fã deles assim, eu já fui em vários shows também.
Ah. Aham. Aham. Olha, que interessante. E você isso foi uma fase, assim, foi toda a adolescência, foi desde que você se conhecia, assim, gostando de música, e aí passou toda a fase da adolescência ou não? Você teve misturas também de gostos? Hum. Pensando lá atrás. Teve mistura.
Uhum. Ah eu tive mistura. Uhum. Ah, eu tive mistura sim, porque eu escutava o que passava que tocava na rádio, né, minha irmã, e eu também. A gente assistia muito MTV, e aí minha irmã era mais velha, eu tam aí escutava o que ela escutava, e eu sempre gostei de rock, né. E aí eu gostava daquele Evane Evanescence, né. E eu teve uma época que eu só escutava isso, mas depois, assim, uma amiga minha estava escutando essa banda, e e eu escutei, eu fiquei: meu Deus. Uhum. Sim, sim. Aí eu fiquei: meu Deus, que que é isso, quero conhecer mais. E aí foi desse jeito, assim, aí eu acabei indo mais pra esse gênero musical por um tempo.
Mas é Hum. Hum, tá. Tá. Uhum. E aí você começou a gostar muito. <laughs> Entendi. Aham. E você lembra quanto tempo durou isso?
Nossa, acho que até quando eu entrei na faculdade assim, acho que na época de escola, até eu entrar na faculdade, meus 20 aí depois eu acho que eu parei de escutar mais muito assim, eu acabei indo pra música pop mesmo. E foi até
Uhum. E você você percebeu, assim, quando o seu gosto estava mudando? Você começou a não ouvir mais e aí foi ouvindo outras coisas? Você conseguiu perceber isso naquele momento de transição, assim?
Uhum sim, ainda mais foi por causa de uma banda de metal que eu comecei a escutar mais pop. É uma banda de metal formado só por mulheres, que fazia cover de músicas pop. E aí eu fiquei nossa, realmente.
Hum. Olha só. Uhum. Você lembra qual era qual era a banda?
Ah, eu acho que o nome é Addon Exit, é uma coisa assim. Também eu acho que elas elas devem ter lançado só dois álbuns, não fizeram muita coisa, mas eu escutei e eu fiquei: nossa, realmente, assim, essas músicas são muito boas. Aí foi esse momento que eu comecei a reescutar essas músicas pops, né.
Uhum. Ah. Sim.